Ah oke, kalau hobi bersepeda ini karena dari keluarga ya Kak ya. Kebetulan nih dari, eee, saudara gitu kan terus, eee, ayah juga nah itu hobi bersepeda jadi dulu kita tuh masing-masing punya sepeda sendiri gitu kan di rumah. Nah, kalau udah sore atau misalnya di hari Minggu pagi kan nah itu sama-sama tuh sepedaan kan bertiga berempat.
Mhm. Mhm. Iya iya. Heeh heeh, heeh heeh. Betul, betul banget. Heeh heeh Heeh heeh heeh heeh. Iya iya, iya iya, oh. Seru ya kalau sepedaan bersama keluarga ya. Mmm. Iya iya iya. Mhm.
Heeh, iya iya jadi sepedanya tuh ada beragam ada yang ukuran kecil kan waktu misalnya aku masih SD gitu kan sepeda kecil, terus yang menengah sampai yang sepeda yang besar gitu kan dipake orang dewasa. Nah jadi karena dari dulu mungkin kan sampai sekarang jadi hobi apalagi kan kalau sepeda termasuk olahraga yang simpel ya Kak ya, sederhana nggak mhm.
Heeh, mhm, heeh heeh. Heeh. <laughs> Heeh heeh, heeh, heeh, oh gitu. Bet iya, simpel sekali, heeh. Selain jalan, ya, sama lari, heeh heeh, heeh, heeh. Betul betul. Mhm, mhm mhm mhm. Oh seru banget ya Mbak ya. Aduh i dulu sih saya waktu masih kecil saya juga sen sering bersepeda gitu ya. Saya punya sepeda gitu ya, naik sepeda keliling keliling kompleks gitu sama temen-temen. Eee, kalau gak sama adik saya kita naik sepeda. Tapi ya sejak saya dipindah di sini ini, eee, agak beda yah. Mungkin kalau di Eropa beda lagi ya. Mungkin mereka lebih suka bersepeda. Tapi kalau disini kayaknya orang-orangnya lebih suka jalan, kalau gak naik mobil gitu aja, kalau gak lari, kalau gak nge-gym, mhm, untuk bersepeda kayaknya jarang sekal jarang sekali orang naik sepeda. Mhm mhm. M mhm, mhm. Mhm, tergantung tempat kayaknya. Mhm, mhm.
Betul, gak perlu harus daftar membership, eee, di tempat fitnes gitu kan, nah tinggal ambil sepeda udah langsung keluar rumah gitu. <chuckles> Mhm. Mhm. Nah Iya? Heeh. Heeh, iya. Heeh. Oh, iya. Betul. Suka jalan ya. Oh, iya iya sih, oh, bener juga. Mmm, oke tergantung masing-masing kebiasaan atau, eee, hobinya masyarakat di daerah itu ya Kak ya tapi nih kalo misalnya heeh, tadi kan kita bahas nih tentang olahraga ya sepeda tapi kalau hobi Kakak yang lain yang bukan hobi olahraga nih kira-kira ada nggak?
Mhm, mhm. Heeh. Ada dong saya punya hobi melukis. M
Ah, apa tuh? Wah melukis wah seru banget, mmm, medianya seperti apa Kak biasanya?
Iya betul, kalau Mbaknya gimana?